У нас сначала был план, а, на само Рождество попать попасть, а, в Берлин, там у неё жила подруга, и, а на Новый год попасть к её брату в Брюссель.
Мгм.
<chuckles> План был примерно таков.
М, ну, неплохо. Для Европы это прямо вот можно на машине, наверное, всё это объездить. <chuckles>
Э, да, ну вот, э, если была машина, возможно бы, к всё пошло бы и по плану как раз таки
Ага. Так, ну, вы решили скакать на лошадях. <chuckles>
но наши перемещения были <chuckles> даже не так, наши перемещения были на самолёте. Вот.
А, ну хоть не пешком пошли, и слава Богу. Так, и что же?
Э, да, ну, практически, в общем, изначально у нас был запланирован перелёт, э, Ницца- Берлин.
Мгм.
Вот, а причём жили-то мы не в Ницце, но тоже там на юге Франции. В общем, мы приехали в аэропорт Ниццы и смотрим на табло, а там, а, пишут, что все перелёты, они отменены этой чудной компанией "Изиджет".
Мгм. Так, а причина какая-то была или просто отменили?
Вот. А там то ли была какая-то преждр пэ пэ предрождественская забастовка, то ли что-то еще, но это прям было какое-то вот, знаешь, такое массовое а, массовая отмена, то есть не 1 рейса, а прямо кучи рейсов были отменены. По-моему, что-то было связано с забастовкой, если честно. Как вот я припоминаю.
Да уж. Ага. Ну, неприятно. Просто если метель, то как бы логично, да, что ты сделаешь против погоды. Но когда это люди тебе организовали, то это, конечно, а, как-то грустненько становится, что они так не подумали о твоих выходных.
Мгм. Нет, да. Да, это да, согласна абсолютно, но в тот момент, да, эта погода была вообще ни при чём, обидненько.
Мгм.
Вот, а знаешь, мы уже как бы от дома, получается, отъехали, мы думали, что делать. Нам говорят: "Вот, ну, вы знаете, ну, вот во Франции вот так вот отменено, но вы можете поехать и попробовать вылететь из Италии".
Мгм, м.
Мы такие, ну, вроде как бы не так уж и далеко, давай рассматривать варианты. Но, м, знаешь, как-то прям очень хотелось попасть вот в Берлин, ну, потому что уже спланировано было, дальше вылет был оттуда в Брюссель. Ну, ладно. Ну, мы такие: "Ну, можно сесть на поезд, доехать там до Милана как-то, наверно". В общем, но, пока мы там в аэропорту разбирались, познакомились мы с одной девушкой, которая оказалась тоже, а, получается, из Германии она, но она училась вот в Ницце как-то, видимо, по обмену. В общем, давай мы в и ей тоже надо было попасть в этот Берлин, получается. <chuckles>
Так. Ну да. Мгм. М. Так. Мгм.